Gi tiba-tiba cut karena apa tuh m maksudnya?
Apapun itu. Kayak tiba-tiba singkat, terus kamu itu menjaga itu tuh seperti apa gitu?
Eh. Oh, biar menjaga berarti pas ini ya, pas udah projeknya udah jalan ya, kayak gitu? Oh, oke. Kalau pas projeknya udah jalan sih mungkin ngobrol-ngobrol biasa kali ya? Kayak curhat-curhat atau mungkin ketika, eee, apa, misalnya yang kemarin itu, eee, aku sama temanku itu, iya emang sobat banget sih, jadi, eee, jadinya lebih gampang gitu loh buat, eee, menjaga hubungan itu. Entah kayak asal curhat atau mungkin ngirim konten-konten apa dari media sosial, kayak gitu-gitu kan, tapi susahnya memang kalau orang baru tuh sebenarnya lebih ke kayak setelah, mungkin setelah ngelaksanain tugas-tugas itu yah, eee, ada obrolan-obrolan singkat gitu sih atau mungkin nanyain apa gitu yang lebih ke pribadi dia, jadi dia bakal ngerasa kayak, "Oh ini orang," eee, "ada cocoknya sih." Gitu kan. Di kehidupan sehari-hari enggak cuma dibuat buat kerjaan doang gitu loh, kalau yang aku rasain ya, kalau ketika mungkin di kantor baru kayak gitu dan aku dari li 50 orang di kantor, mungkin ngerasa cocoknya sama dia doang, nah itu aku berusaha untuk masuk ke dunianya sih gitu.
Mhm mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Mhm. Iya. Iya iya iya, berarti kamu caram apa ya, cara untuk apa nge-keep teman kamu yang emang udah klik itu ya, <tsk> ya dengan tetap kontak gitu kan? Mhm. Iya iya. Kan heeh.
Mhm. Mhm mhm. Dengan tetap kontak sih. Itu bisa aja aku lakuin melalui, eee, nge-chat dia tiap hari ya. Kayak di tanyain aja lagi apa, itu kayak, "Lu lagi apa?" Pa padahal itu kayak pertanyaan biasa, tapi menurutku itu bisa ngembangin topik gitu loh. Jadi biar enggak perta apa ya, hubungannya enggak mati di awal gitu kan, terus selain itu juga ngajak pergi buat makan, makan bareng kayak gitu-gitu, atau enggak cuma makan bareng deh, misal di hari libur. Sebenarnya kalau makan bareng pas di kantor itu kayak menurutku, eee, sesua itu sering tapi kayak enggak terlalu bikin erat sih menurutku. Erat it iya soalnya kayak itu kayak sebuah kebutuhan yang memang harus dilakuin gitu loh. Kalau misalnya makan bareng di kantor tiap hari belum tentu bisa erat juga karena kalau misalnya kek ngerti nggak sih? Kayak, itu kayak keseharian gitu loh. Kalau nggak sama dia terus makan sama siapa? Jadi kayak mau enggak mau sama dia gitu.
Iya iya iya. Heeh. Iya iya. Mhm mhm mhm. Iya iya iya iya. Iya iya iya iya. Heeh heeh. Gimana maksudnya? Mhm.